Ouais bien sûr, bien sûr. Heu, ou même pas forcément la les amis, il y a aussi la famille, heu, que, heu, si tu as de la famille qui habite bien sûr dans un autre pays, ça permet déjà de réduire d'un côté, on va dire, les frais d'hébergement. Heu, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on peut un peu plus <laughs> on peut un peu plus pouvoir profiter et faire des voilà, c'est pareil. Hébergement, nourriture, c'est un peu plus, on va dire, heu, soft, heu, il y a pas besoin forcément de payer. Après selon si la la <tsk> on va dire le la relation que tu as avec, heu, cette personne-là. Que ça peut être un ami et qui te demande peut-être de payer un peu pour participer aux frais ou voilà, mais je veux dire ça sera moins conséquent que si tu vas en hôtel ou ou que tu vas dans un camping et cetera, voilà. C'est ça donc ouais, ça peut être intéressant et oui, oui, bien sûr. Heu, par exemple j'ai des grands-parents qui sont basés dans dans un autre pays. Heu, j'y allais quand j'étais petite, heu, on va dire, heu, tous les étés donc ouais, ça permettait de pouvoir, heu, changer d'air. Heu, tout en en ne dépensant pas, heu, des mille et des cents quoi. Puis la culture fait que, heu, voilà c'est ça fait du bien de de de s'y retrouver, ça change vraiment de de l'espace où on est habituellement, quoi. <chuckles>
Ou la famille, bien sûr. Ouais. Exactement, j'ai j'ai c'est vrai c'est un très bon critère, j'ai je l'ai pas cité, mais tu as raison ouais. <chuckles> C'est vrai. Oui. Clairement. Ouais il y a le facteur économique, heu et qui joue beaucoup. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. D'accord. Et et t et tu as une destination là aujourd'hui, rêvée ou f ou sinon t'en as eu une et tu as eu la chance de, bah, de la découvrir? Enfin une peut-être que depuis que tu es plus jeune, ou enfin voilà qui a qui a souvent été, heu, dans ta tête en tant que rêve, que tu as pu accomplir? Ou pas encore et quelle serait cette destination? Ou quelle a été cette destination là?
Mmh. Ah, aujourd'hui, dis donc, j'en aurai plusieurs quand même, des destinations, heu, de rêve, mais, heu
D'accord. Si tu devais en citer une par exemple, celle la 1re qui vient qui te vient à l'esprit.
et bien, la Grèce, ça a l'air pas mal quand même, ouai. Ça le paysage a l'air tellement paisible. Heu, heu, enfin il y a beaucoup de choses, même la gastronomie là-bas, heu, a l'air pas mal, donc ouais ça tente quand même pas mal.
La Grèce. Ça a l'air très très beau, hein. Ouais, la gastronomie méditerranéenne clairement et puis l'histoire aussi. L'hist enfin si tu es intéressé par le sujet. Il y a tellement de sites, heu, historiques, c'est vrai que moi c'est un pays que je ne je ne connais pas et oui qui qui mérite, heu, probablement le le détour. Donc tu l'as tu n'as encore jamais été?
Bien sûr. Ouais. Tout à fait. D'être vu. Non pas encore, mais ça serait avec plaisir un jour, heu, si on en a l'occasion d'y aller et de découvrir l'histoire de de ce pays et toi tu as une destination, heu, rêvée?
Alors